يعني أعتقد إن دَوّة ي هيوفَّر عليك، لإن أنت السبب الرئيسي اللي محسّسك بالإحباط نتيجة إن أنت شايف إن أنت ما اتقدّمتش لغاية الهدف اللي أنت ال أصلًا بادئ من خلال course، هو بي بيتمحوَر كلّه في مدى انتظامك ومدى حضورك، خاصةً إن الحضور بيفرِق كتير في وجود المدربين والمرشدين اللي هُم لازم يتابعوا اللي أنت بتعمله. فع أنت دلوقتي ال ال المجال نَفْسه حلو وشَيّق بالنسبة لك وممكن يوصل ف في يوم من الأيام إن هو يبقى شُغل آآ، بدوام جُزئي وممكن يتطوَّر لأكتر من كده، فلو نوع من أنواع الإستثمار لو مُتاح ليك ماديًا، إن أنت ت ت تاخُد ال ال ال الlaptop اللي عليه الmaterial اللي هي المُشفّرة، بحيث إن هُم يتطمّنوا على البيانات بتاعتهم وأنت كمان يبقى عندك آآ، آآ، آآ خِطّة آآ، ب، اللي أنت لو قِدرت تِحضَر حلو أوي، ما قدرتش، فأنت هتقدَر تتابع online. ده ي هيخلّيك مُشاركتك فعّالة أكتر، مُتابعتك للموضوع أقوى وفي نَفْس الوقت اللي حتصرفه على الموضوع ده حيعجّل بسرعة تقدُّمك للهدف اللي أنت عايز تعمله، وده حيأكد كمان فكرة إنّك تنجِز حاجة معيّنة وإنجازك في الموضوع ده، زي ما أنت لسه كنت بتقول الفيديوهات نَفْسها مُكلّفة، لو قدرت إن أنت توصل للمستوى إن أنت تقدر تقدم الخدمة دي، أعتقد من خلال أول مثلًا مُهمتين أو 3 مَهام، ممكن يوفَّروا لك تَمن الlaptop والّا إيه؟
إمم، صح. إمم، كويس. أكيد. أنت معاك حق فعلًا، أنا هو تصدق عُمري ما فكّرت فيها إن أنا أحسبها بالقلم والمَسطرة زي كده ما شاء الله عليك ذَكي يعني، حاجة ما كنتش متخيّلها بصراحة، هو أنت معاك حق. هو أنا ليه ما فكّرتش بقى إن أنا حتى لو الفلوس دِيّة موجودة معايا أو حتى أستلفها في الفترة الحالية وبعد كده ممكن أبقى أسدّها واحدة، واحدة أو على الأقل أسدّها من أول مشروع ييجي لي أو أبدأ مثلًا على نَفْسي كده، فعلًا فكرة كويسة. أنا مش عارف، هو أنا ليه كانت فَرق يعني
برافو عليك. أنت حتى ال ال ممكن تساعد نَفْسك بيها. يعني أنت ممكن تساعد نَفْسك بيها، يعني أنت ممكن لو المَبلغ بالكامل مش متوفِّر زي ما أنت قُلت، ممكن إن أنت تعمل زي نظام جمعيّة تي يعني يكون قَبضَك ليها الأول وفي تطبيقات دلوقتي حتى لو ما فيش أشخاص حواليك تعمل معاهم الجمعية، في تطبيقات online آآ موثوقة جدًا آآ، آآ على ال الإنترنت، تقدر تبقى تعمل جمعيّة online وتقبَض بالدور المناسِب ليك، فأنت ممكن تقبَض الأول أو التاني بحيث إن أنت تاخُد الlaptop وده حيخلّي تَمن الlaptop موجود معاك وتَسديده هيبقى زي شِبه بالتقسيط، فده هيساعدك أكتر كمان.
إمم. أنت عَبقري، آآ أنا أنا فعلًا عُمرها ما جات في بالي الحوار ده ولا جِه في فكرتي أساسًا، يعني لأ، حقيقي أنا اقتنعت جدًا، يمكن أول مرّة في حياتي أحس بالحماس اللي أنا حاسس بيه دلوقتي ده، يمكن مُشكلتي فعلًا اتحلِّت. أنا حقيقي باشكرك بجد، يعني أنت فعلًا فِدتني وأنا شايف إن فكرِتك هايلة ومُمتازة، في الجون. <chuckles> فشكرًا جزيلاً ليك.
هايل. حلو أوي.

آمم كنت حاطط في نفْسي إن أنا مثلًا في خلال 6 شهور زيهم بالضبط أعمل أول فيديو D 2D بنفْسي وأحركه يعني، بAfter Effect بقى واللي هو خلاص أنا هابدأ إن أنا فعلًا أرسم بإيدي وأبدأ إن أنا أحرك بإيدي كمان 6 شهور، وده اللي الCourse فعلًا قاله يعني، لكن أنا ما انضبطتش أوي وكان عندي إحباط شوية في حِتّة إن أنا أبدأ أتقدّم بقى، يعني ما كانتش حلوة أوي، يعني لأ كنت متأخّر شوية، ما اعرفش ليه، يعني أنا كنت متأخّر ساعات ب باكسّل، ساعات ما باروحش، ساعات ما باطبقش أوي، على العموم يعني عايز أقول لك أنا أنا محبط حاليًا.
حلو أوي. آه فهمتك آه، آه. تمام، أنا كده فهمت أكتر أ يعني هو الموضوع إن أنت لسّه ما وصلتش للمهارة ال بالمستوى ال اللي أنت تع يعني تقول إن أنا راضي عنه، لسّه ما وصلتش إنك تحرّك الصور بطريقة م يعني فيها احترافية أو فيها مهنية عالية، بطريقة تخلّيك أنت راضي ومبسوط عن الإنجاز اللي أنت بتعمله زي ما أنت شايف حواليك، أنا كده فاهمك صح؟